بالضبط، بالضبط كده. ده بالنسبة بقى للألعاب الأونلاين بصراحة، عارفة بقى بالنسبة للألعاب ال بقى الأوف ل دي الأوفلاين، بالنسبة بقى للألعاب الأونلاين دي حاجة تانية بقى، كان ليّا ذكريات برضه معاها حلوة أوي أيام تالتة ثانوي وكده، PUBG، طبعًا، PUBG طبعًا عارفة اللي هو فوق آه، كنت بالعبها مع ناس صحابي وأنا في ثانوية عامة، عايز أقول لِك يمكن كانت سبب كبير أوي إن هي تقرّبني من ناس صحابي بسبب اللعبة دي، والله العظيم. ي
إمم، إمم. آه. آه. زي إيه؟ قُل لي، احكِ لي كده. PUBG آه، معروفة. <laughs> آه. كان ليه بقى ليه؟
يعني جَو إن الواحد كان بيلعب أصل هي لعبة جماعية، آه، لعبة جماعية، فكنت ساعات بانزل مع 2 صحابي وكان في واحد بينزل ما نعرفوش، عايز أقول لِك ال وصِلت لدرجة فعلًا إن أنا اتعرّفت على ناس ما أعرفهُمش وناس من محافظات مختلفة وناس من دوَل مختلفة بجد، آه والله.
تلعبوا مع بعض، آه، آه. إمم. يا خبر! آه، للدرجة دي بتجمّع ناس كتير، آه.